เอ่อ พอดีว่าเรามีเรื่องอยากจะระบายนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่า คุณมีคำแนะนำนะคะ ก็สามารถแนะนำได้นะคะ คืออย่างงี้ค่ะ เราอะค่ะ เอ่อ อยากจะขอขึ้นเงินเดือนกับเจ้านายอะค่ะ แต่ว่าเรานะคะก็กลัวการถูกปฏิเสธอะค่ะ คืออย่างงี้นะคะ เอ่อ เราอะค่ะ เอ่อ ทำงานอยู่ที่หนึ่งอะค่ะ ก็เป็นบริษัทใหญ่เหมือนกันค่ะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะรับผิดชอบเยอะ อะไรอย่างเงี้ย คือตำแหน่งเราอะ ก็เป็นตำแหน่งระดับผู้จัดการอะนะคะ แล้วก็ตอนที่เรารับ มารับงานใหม่ ๆ อะเนาะ เราก็มาต่องานกับผู้จัดการคนเก่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเดือนแรกอะค่ะ มันก็จะมีเรากับผู้จัดการคนเก่า ที่เขากำลังลาออก แล้วก็จะมีลูกน้องของเราอีกคนหนึ่งอะค่ะ ทีเนี้ยค่ะ เอ่อ ตอนแรก ๆ เราก็ไม่รู้เนาะว่างานน่ะ มันจะเยอะ แล้วก็ความรับผิดชอบหน้าที่อะ ในแต่ละวันมันจะเยอะขนาดไหน? ตอนเราทำใหม่ ๆ โอ้โฮ เดือนแรกค่ะ ที่เราต่องานกับผู้จัดการคนเก่าอะค่ะ บางทีนะคะเราอะเลิกงาน 5 ทุ่ม เที่ยงคืนอะค่ะ เป็นอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเดือนเลยค่ะ หรือแบบพอเข้างาน 9 โมงเช้า ใช่ไหมคะ เลิกงาน 6 โมงเย็นอะ ต้องถึงขนาดว่า อะ พักเบรกกลางวันกินข้าวปกติ แต่ว่า 6 โมงเย็นเนี่ย เราจะต้องไปหาข้าวกินแล้ว เพื่อที่จะแบบว่า เดี๋ยวกลับมาทำงานต่อ เป็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยค่ะ ถึงแม้ว่าจะทำงานแค่จันทร์ถึงศุกร์นะคะ แล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ก็ตามค่ะ แต่ว่า โอ้โฮ มัน มันหนักเกินไปอะ ซึ่ง แต่เราก็ทำมันจนมันผ่านพ้นไปได้นะคะ คืองานอะมีความรับผิดชอบเยอะแยะมากมาย คือเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะ เอ่อ มันเป็นห้างสรรพสินค้า ที่กำลังจะเปิดอะเนาะ แล้วเราก็ เอ่อ มันเป็น เป็นส่วนของ เอ่อ ผู้ที่ เอ่อ เป็นเจ้าของห้างอะนะ แค่เนี้ยเราก็จะต้องติดต่อประสานงานอะไรต่าง ๆ บางทีลูกค้าอะ เขามาดูพื้นที่บ้าง ทำเอกสารอะไรต่าง ๆ บ้างอะนะคะ ที่แบบว่าวัดพื้นที่ นัดวัดพื้นที่ ติดตั้งอะไรนั่นนู่นนี่สำหรับลูกค้า ที่เขา ที่เขาสนใจจองพื้นที่ แล้วก็มีขั้นตอนต่าง ๆ แถมจะต้องประชุมกับแผนกนู้นแผนกนี้ แล้วก็ประชุมกับบริษัทคู่ค้าที่ อ่า เขามารับจ้างบริหารอาคาร ที่เป็นห้างสรรพสินค้า อะไรอย่างเงี้ย ต่าง ๆ เยอะแยะมากมาย มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ มันลงที่แผนกเราอย่างเดียวค่ะ จนเรารู้สึกว่า มันรับไม่ไหวค่ะ เรารู้สึกว่า เอ๊ เงินเดือนที่เราเรียกไปอะ มันน้อยเกินไปไหม? ตอนแรกก็คิดว่า เออ มันน่าจะเยอะอะค่ะ แต่เอาไปเอามานะค่ะ รู้สึกว่า หือ มารู้ว่า เอ่อ ผู้จัดการแผนกอื่นค่ะ ที่ ที่อยู่กันคนละแผนกเราค่ะ เงินเดือนเขา โอ้โฮ เยอะกว่าเรา เออ ต่างกว่า กับเราเป็นหมื่น อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลย เฮ้ย มันไม่เห็นยุติธรรม เลย แล้วเราอะ คือทำงานหนักกว่าเขาอีก ทำงานหาง หามรุ่งหามค่ำเลยค่ะ แต่ว่า เอ่อ มา มาเทียบเงินเดือนแล้ว มันสู้เขาไม่ได้ค่ะ เราก็เลยแบบว่าอยากจะขอเงินเดือนขึ้นอะค่ะ แต่ว่าใจเรานะก็กลัวว่า จะถูกปฏิเสธอะค่ะ เราก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ แล้วทีนี้ เอ่อ ใน การที่คุณมาทำงานที่ใหม่ตรงนี้อะค่ะ ไม่ทราบว่า เอ่อ ได้ผ่านโปร แล้วก็ได้ทำมานานเท่าไรแล้วอะคะ ถึงปีหรือยังคะ?
อือฮึ ก็ ก็เนี่ยค่ะที่เราบอกเนาะ ก็คือว่าเราอะทำงาน อ่า มาเดือนหนึ่งเนาะ กะ กับ เอ่อ ผู้จัดการคนเก่าอะค่ะ แล้วเราก็ทำมาจนกระทั่งแบบว่า มันผ่านโปรอะค่ะ ก็คือ 4 เดือนค่ะ พอ 4 เดือนอะค่ะ เขาก็จะพิจารณาว่าเราอะผ่านโปรไหม? ทำงาน อ่า ได้ไหม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีเนี้ย เอ่อ มันเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้ค่ะ เราก็คิดว่า ถ้าหากว่าเขาประเมินว่าเราผ่านโปร เขาก็น่าจะขึ้นเงินเดือนให้เราเหมือนกัน เพราะเขาก็น่าจะเห็นค่ะว่า เราอะทำงานหนักขนาดไหน อะไรอย่างเงี้ย บางทีอะแทบจะปิดออฟฟิศเลยค่ะ แล้วเราก็เลยแบบว่า เออ อยากจะขอขึ้นเงินเดือนเหมือนกันค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่า มันไม่ข้องคุ้มสักเท่าไรลยค่ะ ที่เราทำมา บางทีอะมันเหมือนกับ สโกป งานค่ะ มันเกินกว่า Job description ที่ ที่ ที่เขาเขียนไว้ตอนที่เราสมัครงานด้วยนะคะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบ อื้อฮือ อย่างเงี้ย เราก็เลย อืม มันไม่ มันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไรค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า แต่ว่าเราก็ไม่เคยปริปากบ่นะคะว่า เฮ้ย งานมันเยอะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็พยายามที่บอกว่า ทำเท่าที่เราจะทำไหว แล้วก็เหมือนกับว่า ไม่ให้งานมันเสียหาย แล้วก็ไม่ ไม่ให้มีลูกค้าร้องเรียน หรือว่า เอ่อ ใครที่เขารอเอกสารจากเรา อย่างเงี้ย ไม่ให้เขารอนาน อย่างเงี้ย คือพยายามที่สุดค่ะ ไม่ให้แบบว่ามีข้อขาดตกบกพร่อง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเราก็ยังแบบว่า งานมันเยอะเกินไพ แล้วก็ล้นเกินไปอะค่ะ จนแบบบางทีเลิกดึก ๆ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ อย่างที่เราบอก ทีเนี้ยค่ะ เอ่อ พอเราก็เลยคิดว่า ถ้าอย่างนั้นน่ะ เอ่อ คุณควรที่จะขึ้นเงินเดือนให้เรา เอ่อ ดีกว่าไหม? มัน มันเนื้องานกับว่าปริมาณงานกับ เอ่อ เงินเดือนอะ มันเหมือนไม่ค่อยบาลันซ์กัน ไม่ค่อยสมเหตุสม ใส่อะค่ะ ก็เลยอยากจะ พูดคุย หรือว่าขอเงินเดือนขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อืม อือ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม แต่คุณก็ยังไม่ได้เข้าไปคุยใช่ไหมคะ กำลังคิดอยู่เท่านั้นเองใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ก็คือว่าคิดอยู่ ก็กลัวเหมือนกันว่า เขาจะปฏิเสธ เราไหม อะไรแบบนี้อะค่ะ
อืม ก็ ค่ะ ค่ะ แต่ว่า เอ่อ คุณได้ทำงานมาแล้ว ทีนี้เนี่ย คุณ ได้เก็บรวบรวม งานของเราไว้ อย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ เพื่อที่จะมีหลักฐาน หรือ เอ่อ ตัวงานที่เราจะได้เอาไปพูดคุยกับเขาอะค่ะ เพื่อจะได้เป็นหลักฐานเนาะว่า ที่เราทำเนี่ย เราอะได้ทำเต็มที่ แล้วก็ถ้า เราไม่ทำแบบนี้ ที่เราคิดไว้เนี่ย มันอาจจะเกิดผลแบบนี้ ๆ ขึ้นมา อย่างเงี้ย คุณต้องเตรียมส่วนเนี้ยเอาไว้นะคะว่า ว่าเวลาเราไป ขึ้นไปคุยกับเขา ในวันหนึ่งที่เราอะ ต้องไปคุยแบบนี้อะ เราจะได้เตรียมทางหนีทีไล่ได้ แล้วก็เตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เราได้ช่วยงานบริษัทเนี่ย อย่างเต็มที่มา แล้วทีนี้เนี่ย สิ่งเหล่าเนี้ย ซึ่งเราได้ทุ่มทั้งแรงกาย แรงใจ แรงสมองของเรา แล้วก็เวลาทั้งหมด ของเราเนี่ย ให้กับงานอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น
อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ
ในส่วนของเราเนี่ย เราอยากจะขอ ในการเพิ่มเป็นเงินเดือนในกรณีนี้ ซึ่งเราพ้นโปรแล้ว ใช่ไหมคะ แล้วทีนี้เนี่ย ถ้าสมมติว่า
ค่ะ อือฮึ
เขาก็จะต้องถามแน่นอนอะค่ะว่า "เออ คุณคิดอย่างไรล่ะว่า" "คุณทำส่วนไหน แล้วสามารถการันตีได้ว่าคุณน่ะทำได้ดีที่สุด?" อย่างเงี้ยอะค่ะ คุณก็จะได้มีส่วนที่ เอกสารหลักฐานเหล่าเนี้ย เอามาแสดงให้เขาดูเลยว่า คุณได้ทำเต็มที่นะ แล้วถ้าเกิดว่า คุณไม่ได้ทำแบบนี้ ๆ มันก็จะเกิดผลเสียอะไรตามมา แบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ก่อนที่คุณจะขึ้นไปเนี่ย คุณก็ควรจะ เอ่อ เลือกดูเวลานิดหนึ่งน่ะค่ะ เอาเวลาที่เขาค่อนข้างอารมณ์ดี แล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด แล้วก็เป็นเวลาที่ เอ่อ ไม่มีสิ่งไหนอะ ไม่มีอะไรที่จะเข้ามา อ่า เหมือนกับว่ามาแทรกได้ อย่างเงี้ยค่ะ อยากได้เป็นเวลาที่เป็นส่วนตัวระหว่าง คุณกับเขา ที่จะค่อยได้คุยและปรับ มีเวลาในการปรับความเข้าใจ ปรับในเหตุผลของคุณ อย่างเงี้ย ให้เขาฟัง อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือฮึ อือฮึ อืม อย่างงี้นี่เองนะคะ เอ่อ ก็ อ เอ่อ วิธีที่คุณแนะนำมา มันก็โอเคอยู่เหมือนกันน่ะค่ะ เดี๋ยวยังไงอะเราจะลองดูเนาะ เราจะลองดูแบบว่า รวบรวมเอกสาร แล้วก็หลักฐานอะไรต่าง ๆ เป็นไฟล์หรือว่าเป็นแฟ้มเอกสาร แล้วก็เข้าไปคุยกับเจ้านายว่า ผลงานที่ผ่านมา เราทำอะไรไปบ้าง? แล้วก็จริง ๆ แล้ว เขาเองก็เห็นเหมือนกันนะคะว่า เราเลิกดึกอะค่ะ เขาก็เห็นอยู่ แล้วบางทีเขาเห็นด้วยเหมือนกันนะคะว่า เราอะบางทีแทบปิดออฟฟิศแล้วด้วยกะ ด้วยซ้ำไป แบบว่าอยู่จนคนสุดท้ายอะ ไม่มีใครเขาอยู่กันแล้วอะ คนอื่นเขากลับบ้านกันหมดแล้ว เรากลับบ้าน ห้า ทุ่ม เที่ยงคืน เขาก็รู้นะคะ ไม่ใช่ว่าไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ย เราก็คิดว่า เราก็อยากจะคุยกับเขาเหมือนกัน แต่ทีเนี้ย เราก็รอเหมือนกันค่ะ ชั่งใจว่า เฮ้ย เขาจะเปิดปากพูดไหม? อะไรเงี้ย ถ้าหากว่าเขาไม่พูด ไม่เอ่ยอะไรมา อย่างเงี้ย เพราะว่ามัน มัน มันถึงเวลาประเมินโปรได้ไหม ใช่ไหมคะ เขาก็ ถ้าหากว่าเขาพูดว่า เขา เอ่อ จะ จะให้เราพ้นโปรเนี่ย เขาก็จะต้อง น่าจะพูดเรื่องปรับเงินเดือน ใช่ไหมคะ เราก็รออยู่ แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไร เราก็คิดว่า อะ ถ้าหากว่าเขาไม่พูด งั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมเอกสารอะไรพวกนี้แล้วกัน หลักฐานอะไรต่าง ๆ เรามีอยู่แล้วค่ะว่า เราทำอะไรบ้าง อะไรยังไงบ้าง? อืม เนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราจะลองดู
ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ ค่ะ ใช่ อืม อืม อา ค่ะ ๆ ใช่ อือ ๆ ใช่ อ๋อ อืม ค่ะ ค่ะ อา ดีเลยค่ะ ค่ะ แล้วก็ ใช่ แล้วก็ควรจะเตรียมแผนสำรองไว้อีกสักนิดหนึ่งนะคะ ใน ในกรณีที่ทางเขาอาจจะแบบต่อรองคุณน่ะค่ะ แล้วถ้าเกิดว่า เขาเสนอมา แต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยพอใจ หรืออาจจะไม่ให้คุณ ตามที่คุณต้องการ อย่างเงี้ยค่ะ คุณน่าจะเตรียมแผนสำรองไว้นิดหนึ่งว่า ถ้าหากฉันไม่ได้เพิ่มเงินเดือน ฉันก็อยากจะขอส่วนอื่นด้วย อย่างเช่น เอ่อ สวัสดิการด้านอื่น อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือฮึ ค่ะ อืม
อย่างเช่น การเลิก งานให้ตรงเวลากับเวลาปกติ เหมือน เหมือนกับที่ ที่อื่น ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เข้าตามเวลา ไม่ใช่ล่วงเลยเวลาออกมาเกินเป็น 3-4 ชั่วโมงอย่างงี้ ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราทำเกิน อย่างเงี้ยค่ะ มันน่าจะมีโอทีไหม? อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สวัสดิการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำงานที่เข้าออกตรงเวลาแล้ว ตามเวลาปกติ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ควรจะมีการเสริมทักษะ มีการให้คอร์ส อะไรให้กับเราได้บ้าง ในการที่จะเพิ่ม เพิ่มการพัฒนาศักยภาพของเราได้ อย่างเงี้ยค่ะ ที่บริษัทจะจัดให้เราได้นะคะ หรือว่าสวัสดิการด้านอื่น ๆ อย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือวันหยุดประจำปี อย่างเงี้ยค่ะ หรือโบนัสเพิ่มเติมให้เราไหม? แบบเนี้ยค่ะ จะได้คุยกันทีเดียวเลย อย่างเงี้ยอะ เตรียมแผนสำรองไว้ค่ะ
อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อืม ค่ะ เอ่อ ในเรื่องสวัสดิการอะไรต่าง ๆ อะ เราคิดว่าเขามีให้อยู่แล้วอะค่ะ แต่ว่า เอ่อ เรื่องของ เอ่อ พวก เอ่อ โอที อะไรอย่างเงี้ย คือเนื่องด้วยนะคะเราอะเป็นผู้จัดการเนาะ เขาก็เลยแบบว่าไม่มีโอทีให้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ เอ่อ อันเนี้ย เราก็เข้าใจได้ แต่ว่าทีเนี้ย เราก็เคยไปคุยกับเขาเหมือนกันค่ะ ใน ในเรื่องของอย่างอื่นที่ ที่ เอ่อ อาจจะแบบว่า เขาก็เห็นเนาะแบบว่า คืองานมันล้นมือจริง ๆ อะค่ะ คนเดียวมันทำไม่ทัน เราก็เลย เอ่อ คุยกับเขาว่า "เออ ถ้าอย่างงั้นน่ะ นอกจากจะขึ้นเงินเดือนแล้ว" เราก็เลยบอกเขาว่า "เออ ถ้าอย่างงั้นน่ะขอลูกน้องเพิ่มได้ไหม? เพราะว่าบางทีอะค่ะ เอ่อ บางทีอะเราทำงานไม่ทัน แล้วถ้าหากว่าเราทำงานไม่ทัน มันก็ ส จะส่งผลกระทบ ในด้านอื่น ๆ ได้" อะไรอย่างเงี้ย "แล้วก็อาจจะ ท เอ่อ ลูกค้าอาจจะร้องเรียน ไม่พอใจในการบริการได้" อะไรแบบนี้ เราเองก็เคยพูดกับเขาเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวยังไงอะ เดี๋ยวเราจะ เอ่อ เพิ่มเติมอย่างที่คุณแนะนำนะว่า อาจจะขออะไรต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวจะลองดู ดูก็ได้นะคะ แบบเนี้ยค่ะเนาะ อืม
ค่ะ อือ อือ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อา ๆ อา ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ลองดูค่ะ ค่ะ อา เผื่อว่ามันจะได้ลดความกดดันของคุณ ที่เผชิญอยู่ตอนเนี้ยอะค่ะ แล้วคุณจะได้ อ่า อ่า มี มีเวลาให้กับตัวเองบ้าง แล้วก็เหมือนกับว่า ถ้าเกิดว่าเขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ อย่างเงี้ยค่ะ คุณก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ลองดูนะคะ
อือฮึ ค่ะ อืม
ดูจังหวะเข้าไปคุยกับเขาดี ๆ นะ
อืม ได้ค่ะ อืม ได้ค่ะ ก็ยังไงเดี๋ยวเราอะค่ะจะลองคุยกับเขาดูนะคะ เอ่อ แล้วก็ลองดูจังหวะนะคะ แล้วก็นั่นแหละค่ะ สิ่งสำคัญเลย ก็อาจจะในเรื่องของการพักผ่อนเนาะ บางทีอะถ้าหากว่าทำงานจนเกินไป ร่างกายอาจจะแบบว่า ทรุดโทรมได้ แล้วก็ เอ่อ อาจจะป่วยได้ แล้วในที่สุดน่ะค่ะ มันก็จะทำให้ไม่มีคนทำงานอะนะคะ แล้วก็อาจจะ ข กระทบกับงานในที่สุด เดี๋ยวเราจะลองคุยกับเขา ก็คิดว่าเขาอาจจะเข้าใจก็ได้นะคะ แบบเนี้ยค่ะ ค่ะ
ค่ะ อืม นั่นน่ะสิคะ ใช่ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ อืม ใช่เลย ค่ะ ๆ อืม อืม หวังว่าข้อแนะนำคงจะช่วยคุณได้นะคะ
อืม ได้ค่ะ ก็ยังไง ยังงี้ ไง ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยทะ นะคะ สำหรับคำแนะนำในวันนี้ค่ะ เดี๋ยวจะลองไพทำตามที่แนะนำ นะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ ค่ะ ค่ะ